Kaya nga eh, no. At talagang ang lawak din ng ang konsepto halimbawa ng fake news at nangyayari din yun minsan sa ano, um, pang-araw araw nating buhay. Kasi minsan mahilig tayong alam mo yun, yung mga artista na sinasabi nila, "Si ganito namaya pa na."
Yes Tama <chuckles> po ang chismis.
Dalas akong madali nun kay Michael Jackson, eh.
<chuckles>
<chuckles> Si Michael Jackson daw buhay pa ganun.
Oo nga po, lagi nga.
Nagtatago lang daw si Michael Jackson sa kung saan, tapos may mga picture pa. Lalo ngayon madali ka ng maloloko kasi ang dami ng yung mga nag-ge-generate ng picture.
Mhm. Tama po, mga AI or mga platform na nagbibigay ng kahit na anong picture na sasabihin nila ito ganto yan to buhay pa to. So, napakalawak talaga ng social media natin.
Mm. Kaya nga. Di ba, ano? Mm, totoo at madami ding naloloko. <chuckles> Minsan na naapektuhan yung paniniwala ng isang tao.
Tama <chuckles> po.
Yun, yung mga ano ng ano yan, ano yan?
Tama po kasi mm, kasi po kung palaging may mga balitang ganun, pano na tayo nagtitiwala sa mga, mga social media caster na mga vlogger na nagbabalita ng kung <chuckles> ano ano po.
Yun nga.

<chuckles>
Ah, 'di ba, nagagamit yung, um, yung mga, pekeng address minsan sa pagpapakalat ng fake news, pekeng impormasyon. Pekeng pagkakakilan lang 'di ba?
Yes. Oh.
Oo nga 'no, talagang grabe, ano kaya yung mga paraan na pwedeng gawin, ng bawat isa, para ano maiwasan ang fake news.
Mas. Hmm, siguro tingin ko po, para maiwasan yung fake news or sa paniniwala sa fake news, ano po, mas dapat tayo yung ano, yung mag magbigay kaalaman sa kanila, like, kunyari may bagay na kumalat. Dapat sisi anuhan muna natin sila, like, in investigate muna natin sila, kung totoo ba yung sinabi nito, baka hindi totoo 'to, baka ano lang 'to. <tsk> Dapat hindi po tayo agad maniwala sa kung ano man yung naririnig natin ng wala naman tayong ebidensya.
Hmm. Mhm. Hmm. Mm, tama, tama. Tama, kung walang sapat na ano 'no, walang sapat na dahilan o ano matatawag mo na ebidensya ano?
<clicks tongue> Na. Yes, dahilan, opo. Pa, opo para maniwala sa kanila, kasi, 'di ba po? Sa ngayon laganap na yung fake news, hindi na natin alam kung kani-kanino tayo maniniwala.
Mhm, kasi Mhm, tama, totoo yan, 'tsaka yung mga ano din, um, wag basta-bastang magla-like, kasi, minsan, naeenganyo tayong mag-like ng mga iba't ibang klaseng tao 'no. Ano, dun, dun lang tayo mag-relay lagi sa mga lehitimo na mga page, 'di ba? Madami naman sila diyaan, na magbibigay ng tamang impormasyon o tamang kaalaman.
Yes. Yes.